जी, जी, जी। और अगर कुछ और रेसिपीज़ की बात करूँ तो फिर क्योंकि रोटी भी ऐसा नहीं है कि देर में बनती है, वो तो हर किसी <chuckles> के ऊपर है कि हाँ आप क्या जब अ, हमेशा हम दाल-चावल ही नहीं पसंद करते हैं, कभी हमें अ, रोटी की भी ज़रूरत होती है। और अगर आपको रोटी भी ना बनाने का मन हो, तो मैं एक थोड़ा-सा, छोटा-सा ट्रिक बताऊँगी, एक हमारे यहाँ दाल की टिक्की बनती है और बिहार साइड में दाल का दूल्हा भी बोलते हैं। उसमें अ, हाँ, हाँ। दाल में ही आटा गूँथ कर और छोटी-छोटी पूड़ियाँ बनाकर उसको थोड़ा-सा दबाकर, फूल का कोई शेप देकर, आप दाल में डालकर उबाल लीजिए फिर दाल को छौँका लगा दीजिए, एकदम मस्त लगता है ये। कहने
हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा, वो उसको दलफरा भी बोलते हैं क्या?
हाँ, शायद हो सकता है कि अलग-अलग जगह अलग-अलग चीज़ें बोलें। लेकिन हमारे यहाँ जैसे, दाल की टिक्की बोलते हैं या बिहार साइड दाल का दूल्हा बोलते हैं।
अच्छा, वाह! ये तो बढ़िया है एकदम अ, ज ये भी झटपट रेसिपी है और काफ़ी
हाँ, हाँ। जी, जी। इससे क्या है ना? कि हमें रोटी नहीं बनाना पड़ता है।
हाँ।
जी, जी।
अच्छा वो आटे की ही बनती हैं, जो आप ब बोल रही हैं।
हाँ, हाँ, वो भी आटे की ही बनती है और आटे की पूड़ी जैसे आटा गूँथ कर नॉर्मली उसमें थोड़ा आप अजवाइन और वो डाल दीजिए नमक डाल दीजिए। और मैंने बताया ना कि बस पूड़ी की तरह बेल कर थोड़ा-सा उसको कुछ कुछ भी शेप दे दीजिए और दाल में ही, जब हाँ जब आप दाल पकाते हैं उसी में डालकर पका दीजिए।
हुँ। अच्छा। हाँ, तो ये तो म मतलब सुनी-सुनी सी लग रही है, ये जो आप अ, व्यंजन बता रहे हैं ना, ये तो सच में काफ़ी पोषण भी है इसमें, एक तरीके से दाल-रोटी की भरपाई कर रहा है ये।
अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। वो तो मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद आता है। ज तो अक्सर वो कहता है मुझे दाल का दूल्हा खाना है।
दाल का दूल्हा, वाह! क्या नाम है?
<chuckles> अब वो बोल नहीं पाता है ना, तो दूल्हा-दूल्हा करता रहता है।
अच्छा, बहुत ही मजाकियाँ है फिर तो। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप ब बच्चों की बात कर रहीं थी, तो बच्चों को टिफिन में फिर आप झटपट में क्या रख तई रखती हैं ज्यादातर?
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, ज़्यादातर तो जैसे मेरा बच्चा छोटा है तो उसको मैं सब्ज़ी भी वो थोड़ा कम खा प पाता है, घर पे तो खाता है सारी सब्जियाँ लेकिन स्कूल में अगर मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा क्या चाहिए? तो वो बोलता है पूड़ी बना दो। अचार पूड़ी, तो उसके लिए तो मतलब सबसे बेस्ट अचार पूड़ी ही होता है, कि मैं थोड़ा नमक अजवाइन डालकर आटे में और बिल्कुल बच्चों के लिए छोटी-छोटी पूड़ी
हाँ। हुँ। हुँ, हुँ।
बना देती हूँ, वो ले जाता है या तो उसके अलावा जैसे ढोकला हो गया।
अ, हाँ, हाँ वाह!
औ हाँ, उपमा हो गया।
हुँ।
और कभी पराँठे हो गए। या कभी इडली हो गया, तो इस तरह के खाने ज़्यादातर बच्चे को देना मैं पसंद करती हूँ।
हुँ हुँ।